Questo dura 3 ore, quindi io questo quando lo vedo devo devo essere da solo proprio, per forza. Ecco, perché mi piace, dop uhm, io mi concentro al massimo, quindi non voglio che nessuno magari, ehm, fa rumori, qualcosa, uhm, e così via. Quindi
Beh, certo, capisco.
quindi lo guardo da solo. Invece i film romantici, film horror, film carini così, magari qualco sì, con la mia ragazza ovviamente. Sì.
Okay, okay, capisco. È una cosa molto carina, come ho già detto prima, condivido molto. che continui a menzionarmi, uhm, gli attori. Sei interessato magari anche all'attore che recita in un film, ehm magari scegli un film in base all'attore, ti è mai capitato?
Sì, sì. Bravissima. Sì, questa domanda i infatti è importantissima. Certo, tipo i a volte i film, uhm, cioè faccio un esempio, un film, ehm, appena sfornato di Denzel Washington, non vado non vado manco a guardare il trailer, lo guardo subito, perché mi fido. Certo, perché so bene che Denzel Washington non scherza.
dimmi. Sì. Okay. Okay. Ho capito, no, no ehm certo vole molto volentie
Ti faccio altri esempi magari, ehm, come registra. Come registra i film di Christopher Nolan, cioè subito pure, lo so che sono difficili da percepire o da capire, comprendere anche, però lo guardo lo stesso.
Ho capito. E invece anche. Infatti, e proprio su questo volevo chiederti, no, cioè, hai menzionato dei film che comunque devono essere capiti, hanno dei messaggi dietro. C'è qualche film che ti ha lasciato un messaggio o un sim una simbologia che ti è rimasta impressa particolarmente?
Come Inception. Inception era difficile da capire, però l'ho guardato 3 volte. Mh. Ehm, non tanto, non tanto perché a volte lo devo lo devo riguardare per capire, perché ci sono proprio ci sono fi ehm, tipo Tenet, Tenet di Christopher Nolan. Io l'ho guardato 4 volte e ancora non l'ho capito.
Eh beh ci sta, certo. Sì. <giggles> Capisco. È normale, alcuni film sono fatti proprio per questo, no, non credi?
Eh guarda, cioè Infatti. Sì, sì. No, ma lui punta su questo, l lui lo fa apposta. <chuckles>
Certo, ma ehm ti piace rivedere i film più volte, anche se li hai già visti?
Ce sì, sì anche, uhm, sì bravissima, qua hai centrato di nuovo. Ci sono film che, a io li guardo tipo 4 volte al mese, per forza, ogni mese.
Mh. Okay, okay.
Tipo John Wick, Nobody e magari anche, cosa? Ah, Equalizer 1, 2 e 3.
Sì.

Ho capito, eh, immagino. E, per quanto riguarda le casse, in che contesto ti piace vedere i film? D c dai tanta attenzione alla sonorità, al volume della musica, del suono? Uhm, d spiegami un po', che son curiosa.
Sì. Bravissima, bravissima, sì. Hai centrato il punto. Eh, punto di più su i mhmm, cioè, i il base, d cioè, deve essere profondo.
Okay.
Cioè insomma in italiano i bassi, ecco.
Certo, i i in che modo che e in che modo questo cambia il modo in cui tu vedi il film, no, cioè?
Sì. Ah, faccio proprio, guarda, guarda, la colonna sonora è la base dei film, no, è la base proprio. Certo, io sì, i io, po eh, cioè, se alzo proprio il volume con, casse buone, con il base profondo, mamma mia, che goduria!
Okay. Certo. Ah-ah. Immagino, immagino. Ehm e c c'è qualche altra cosa legata all'atmosfera ehm, che ci tieni alla quale tieni, durante la visione del film?
Sì. Certo, guardando i film horror con la mia ragazza.
Okay, come mai proprio con lei?
Perché lei ha paura, <chuckles> quindi sì, un po' la prendo in giro. <chuckles> Sì, sì, infatti, certo. Sì.
Ah okay. Ci sta, diventa un momento anche di condivisione con lei per sentirvi più vicini. Immagino, deve essere molto bello. Quindi, ancora rigorosamente i film horror al buio, oppu solo la sera, oppure dipende?
Allora, sì, bella domanda, brava. Ah no, guarda sempre di sera sì e sempre al buio, appunto. Brava sì, sì, sì, sì, sì sì, sì.
Okay, ah, okay, proprio per avere l'atmosfera completa. Ci sta, ci sta, giusto, giusto, lo capisco. Mh-mh, ti faccio un'altra domanda, invece eh, generalmente preferisci vedere i film da solo, oppure con più persone, o magari con la tua ragazza, come in questo caso?
Certo. Allora, con amici solo al cinema e, invece, a casa preferisco tutte e 2, o d a volte da solo, così mi concentro in un bel film proprio filosofico, come, diciamo, ehm, diciamo, film come quello di Brad Pitt che si chiama: "The Curious Case of Benjamin Button", che è u è uno dei migliori che ho vi che ho guardato nella mia vita.
Okay. Okay.